Ah, ta ta tama naman.
Yun yung maling oo, yun. Nakakaistorbo po sa ano sa, ah, sa lugar. kayo po?
Mm. Mm. Oo. Tama naman. Oo, kasi may iba may iba kasi na ang, parang nare-relieve sila kapagka nagwala sila o kaya naman nagbasag sila di ba? Kaya may mga ano na mga center kumbaga na pwede kang magtapon ng ano ng mga plato magsira ng mga gamit para mailabas mo lang yung ano mo galit o lungkot nararamdaman. Pero alam mo yun marami maraming salamat dito sa napag-usapan natin, marami akong natutunan sayo. Oh.
Mm. Oo. Oo. Mm. Salamat din po, salamat.